الصراحة بقى لي فترة كبيرة أوي عندي مشكلة في حتّة إن أنا لمّا باجي أ أرجع من الgym وإن أنا أعمل بقى الأكل بتاعي، آآ باروح في النوم بقى خالص وبالاقي نفسي الساعة يعني آآ مثلًا 7:00 ص و وأنا صحيت، ودي حاجة الصراحة يعني بتدّيني عدم أريحيّة لإن أنا مثلًا شغلي بيكون متأخر وكده، ف فأنا مش عارفة أتصرّف إزاي؟ و وبقى باجي ألاقي نفسي في نُص اليوم، آآ لسّه أنا محتاج أنام وممكن أنام على نفسي و والموضوع مش بيبقى أحسن حاجة، لإن صورته قدام الناس مش بتبقى حلوة، إن أنا نايم مثلًا في المكتب أو أنا نايم في المواصلات. طبعًا الموضوع مش بيكون أريح حاجة، آآ، وكمان الناس بت يعني بتبُص عليّا بطريقة مش مش صح أوي. فمش عارف إزاي، أتصرّف إزاي؟ والمشكلة دي عاملة لي أزمة جامدة أوي، ممكن تدّيني نصايح إزاي أحل المشكلة دي؟
آمم، أنا مُتفهّم طبعًا المشكلة اللي أنت بتمُر بيها. يعني هي المشكلة تكاد تبدو شوية إن فيها شوية أرَق مثلًا أو حاجة مع مع تَقطُّع النوم أو عدم انتظام النوم آآ في المواعيد المضبوطة، ف يعني هي دي طبعًا ناس كتير بتمُر بالمشكلة دي، ف يعني أنا مُتفهّم مشاعرك ومُتفهّم الإزعاج اللي مسبّباه لك المشكلة دي. لكن خلّيني أسألك كده عشان أفهم منّك أكتر، أنت آمم، المشكلة دي يعني لمّا مثلًا بتنام، بتبقى موجودة أكتر؟ يعني لمّا بتنام مثلًا في نُص اليوم فبتصحى آآ من غير ما تضبُط توقيت معيّن، فبتسهر بالليل، والّا آآ بتظهر أكتر لمّا تدخُل تنام بالليل مثلًا فتصحى في نُص الليل، فما تعرفش إن أنت ترجع تكمّل نومك تاني؟ آمم، يعني الموضوع بيظهر معاك أكتر لمّا بتنام في معادك ب بالليل الطبيعي والّا بعد نشاط معيّن في نُص اليوم أو حاجة فبيبوّظ ال ال النوم بتاع بالليل؟
آآ، أعتقد إن المشكلة معايا لما باجي أنام في نُصّ اليوم، باجي ألاقي نفسي آآ، لمَّا جيت بقى على بالليل، آآ، آه فعلًا باروح في النوم ولكن مش بيبقى عندي آآ، إحساس إن أنا عايز أنام كتير زي ما أنا مثلًا كنت عايز أنام في نُصّ اليوم، فبالاقي نفسي إن أنا نِمت مثلًا بتاع ساعتين، 3 والاقي نفسي إن أنا صحيت بدري عن الميعاد بتاعي، و و واقعد بقى إن أنا احاول أ أنام تاني، طب طب مثلًا أروح الحمّام وارجع أحاول أنام تاني، طب آكل حاجة طب ومثلًا آآ، أرجع السرير تاني، ولكن برضه الموضوع بيفضل مستمرّ. وكمان آآ، حاجة برضه كانت بتسبب لي مشكلة دي، هي الموبايل لإن أنا باقعد عليه بالساعات كتير أوي، آآ، فطبعًا عيني بتوجعني من ال حاجة زي كده، وباواجه مشكلة كبيرة أوي إن أنا أول امَّا باصحى بقى بابتدي امسكه، وده بيكون م يعني بيغمِسني يعني بيخليني مُنغمِس شوية إن أنا ما اقدرش أكمِّل أ أو ما اقدرش ارجع تاني للنوم يعني، الموضوع مش بيبقى سهل أوي فاهم؟
طب يعني هو مبدئيًا كويس أوي إن أنت يعني قادر تحدِّد إيه الأنشطة اللي بتعملها على دا مدار اليوم، وآمم بتأثَّر معاك و في في يعني في ات صعوبة إن أنت تنام، آآ، بطريقة منتظِمة، في توقيتات منتظِمة. ف أولًا باحييك إن أنت قادر تحدِّد سبب المشكلة، اللي هي من ضِمنها الموبايل مثلًا، من ضِمنها نشاط معيّن بيجهدك، يمكن زي الGym أو حاجة، فبترجع تعبان، فبتقول لأ أنا هادخل أنام شوية ف ما بتعرفش بقى تسيطر على مواعيد نومك آمم، على مدار اليوم بعد كده، فأولًا باحييك إن أنت قادر آآ، تحدِّد الأنشطة ال اللي مأثَّرة عليك في المشكلة دي. فخلينا نحاول يعني أ ام نبُصّ للمشكلة واحدة واحدة كده، أنت بالنسبة مثلًا للGym مثلًا أو حاجة، ما جرَّبتش تغيّر ميعاد الGym مثلًا، بحيث إن أنت أ أنت عارف إن أنت بترجع تنام بعديها، ف طب يعني جرَّبت تأخَّر ميعاده بالليل، مثلًا بحيث إن أنت خلاص، أنا كده، كده هارجع على ميعاد النوم على طول، والَّا أنت بسبب ظروف معيّنة، شغلك أو أيًا كان، ما بتعرفش تعمل حاجة زي كده؟
لا، أنا يعني جرَّبت قبل كده إن أنا أعملُه الصبح بدري بحيث إن أنا آآ، أتجنَّب خالص موضوع بالليل ده، و ولكن طبعًا الموضوع كان صعب أوي، وده اللي خلَّاني إن أنا أنقلُه بالليل، ولكن بالليل خالص دي أنا مشكلتي إن الGym بيكون قَفَل، آآ، فطبعًا دي برضه بتبقى مشكلة آآ، إن أنا خلاص أنا مضطّر أروح في الميعاد ده وده الميعاد الثابت اللي مناسبني، لأن أنا جرَّبت الصبح وجرَّبت إن أنا أروح بالليل أكتر من كده، ولا ده نافع ولا ده نافع آآ، ولكن آآ، عارف أنت الإحساس اللي هو لمَّا تكون بقى أنت داخل في حلم وخلاص أنت بتبتدي تحلم، فأنت كده بتبقى داخل في نوم عميق، وبيبقى بقى أنت مركِّز في النوم جامد، ولكن لمَّا تصحى بتكون اللي هو عايز بقى ترجع تكمِّل الحلم، فاهم، ولكن الموضوع مش بيبقى سهل خالص. و ب باج باجي بقى أنام، بالاقي إن أنا لا أنا أنا ممكن أحلم حلم تاني خالص أو أنا مثلًا ممكن ما ما ما ما أعرفش أنام، بالاقي نفسي أخدت اللي هي زي nap اللي هي بتكون مثلًا استراحة قليلة، قيلولة، بتكون مثلًا نُصّ ساعة أو حاجة، طبعًا مش بتديني الكفاية إن أنا حاسس إن أنا يعني كمِّلت نوم، لأ بالعكس دي بتخليني أصحصح أكتر، ودي حاجة الصراحة ما بتساعدنيش خالص يعني، فاهم؟
أكيد، أكيد. مفهوم. اهم، طب خلّيني أسألك برضه على حتة الموبايل مثلًا، أنت قُلت لي إن الموبايل بيأثر على جودة النوم بتاعتك، بيأثر عليك قبل ما تنام، وبيأثر عليك إن أنت أول ما تصحى، آآ يعني بيخليك آمم مش عارف ترجَع للنوم العميق مرة تانية، فهل جرّبت إن أنت مثلًا تحط الموبايل في مكان بعيد عنك تمامًا، بحيث ما يكونش تحت مرمى بصرك؟ آآ، لإن ال الواحد مهما كان يعني ناس كتير آآ لما بتبقى ال الموبايل شايفينه يعني للأسف بيشدهم إن هُم يفتحوا، ي يقلّبوا في السوشيال ميديا، ي يشوفوا لو في رسايل أو في إشعارات أو حاجة. فهل أنت جربت ال ده، إن أنت الموبايل ما يكونش قدّام عينيك مثلًا؟ علشان تعرَف آآ، تكمّل في النوم العميق، في التوقيتات المضبوطة اللي أنت حابب تنام فيها، من غير ما يكون في أرق، أو إن أنت تصحى بطريقة لا إرادية وهكذا؟
أنا الصراحة آآ، يعني بابقى لازم أنام وموبايلي جنبي، مش متعوِّد إن أنا يعني أطلَّعه برّه الأوضة بتاعتي، ولكن دي فكرة حلوة أنا ممكن ابتدي إن أنا أجرَّبها آآ حاسس إن هي هتفرق معايا إن أنا لمَّا أصحى ما يبقاش في حاجة جنبي، وممكن ده يساعدني إن أنا أنام تاني، آآ، ولكن برضه بيكون عندي مشكلة آآ إن أنا باصحى بالاقي جسمي واجعني جامد، آآ، هل ده يا ترى ممكن مثلًا يكون بسبب ال السرير مش مريح، آآ، هل أنا مثلًا محتاج إن أنا آخد حاجات زي أدوية أو حاجة تساعدني إن أنا أصحى وأنا يعني جسمي تمام، هل ممكن يكون بسبب التمرين اللي أنا باتمرّنُه بشِدّة؟ آآ، بابقى عندي دايمًا إحساس إن أنا تعبان، حاسس إن أنا يعني عايز أنام، بس أنا مش عارف آآ، بيكون مثلًا الحتَّة بتاعة ضهري دي واجعاني، آآ وحاسِس بألم شديد جدًا، ولما بقى ابتدي أصحى آآ، باضطرّ إن أنا طبعًا أخُشّ الحمّام بقى، وابتدي إن أنا أشوف الحاجات اللي أنا هاحضّرها عشان أنزل واروح الشغل، فبابقى يعني تعبان أكتر بكتير لإن أنا هابتدي إن أنا أعمل مجهود زيادة، مش عارف إيه الحاجات اللي ممكن أس يعني أعملها بحيث إن هي تساعدني إن أنا أقدر إن أنا أكمِّل يوم شغلي وما أرجعش أكون نايم على نفسي، فاهم قصدي؟
فاهم قصدك طبعًا، ومقدَّر اللخبطة اللي أنت بتحِسّ بيها، آمم، بسبب يعني عدم انتظام نومك، وعدم دخولك في النوم العميق بقدر كافي، آآ و اللي يخليك يكون عندك إنتاجية اللي أنت ترضى عنها في الشغل بتاعك، أنا متفهّم طبعًا ده جدًا ومقدّرُه آآ، لأن مهما كان آآ، يعني ال التمرين مُهِم والنشاطات الحياتية مهمّة، على قد ما شُغلك ال هو برضه حاجة مهمّة، لأن هو ده يمكن من الحاجات الأساسية في الحياة، ف خليني أسألك طيب يعني أو يعني إيه رأيك تجرَّب آمم تاخد دُشّ سُخن كده، أو تقعد في مَيَّة سخنة كده آآ، يعني آآ، ت بعد التمرين أو حاجة، بحيث إن جسمك يسترخي تمامًا بعد التمرين، قبل آه ف ف إيه رأيك تجرَّب حاجة زي كده، أو جرَّبتها قبل كده؟ يعني قُل لي كده تجربتك مع حاجة زي دي؟
آه. بيبقى في عملية استشفا، آه. أنا ما جرّبتش قبل كده حاجة زي كده، ولكن هل دي ممكن تأثَّر على موضوع إن أنا بييجي لي إصابات، أو بيبقى جسمي واجعني لمَّا باصحى الصبح؟
بُصّ، هو أكيد أنت لما الجسم بيبذِل مجهود بعد التدريب مثلًا، فبيبقى الجسم كلُّه مشدود أو حاجة، ف آآ، يعني ال ال المَيَّة السُخنة عمومًا بتهدّي الجسم، وبتدخَّل الجسم في حالة إن هو لما بتيجي تدخل تنام بيبقى جسمك كلُّه مسترخي ومرتاح، وممكن برضه تجرَّب حاجة تانية، يعني أنت ممكن تجرّب تغيّر السرير بتاعك اللي أنت بتنام عليه، وتنام آآ، في مكان تاني متاح في البيت مثلًا، وتبدأ تشوف يمكن زي ما أنت قُلت المرتبة نفسها مش مريحة، محتاج تغيّرها مثلًا بمرتبة تكون طبية علشان تريّحك أكتر في النوم، آمم، يعني دي برضه من الحاجات اللي آآ، يعني لو تحب إن أنت أو تقدر إن أنت تجرَّبها آآ، ويُفضّل كمان مع إن أنت آمم، تحاول تخفِّف من حدّة التدريب شوية، يمكن يكون التدريب برضه هو اللي يعني بيكون آآ عنيف بزيادة، أو في آآ ق يعني ب م مجهود مبذول أكبر من اللي جسمك يتحمّلُه، فبرضه بيأثَّر على عضلات جسمك وعلى طاقتك.
أنا فعلًا سمعت موضوع ال اللي هيّ المرتبة الطبية دي، وفعلًا فكّرت كتير أوي إن أنا اجيبها ولكن ما خدتش لسه خطوة، ففعلًا هابتدي إن أنا اجيبها، لإن حاسس إن هي هتفرق معايا جامد، وبالنسبة للدُش مشكلتي إن أنا كنت ب باستحمى بمَيّة ساقعة دايمًا، ولكن آآ هابتدي إن أنا آآ يعني أجرّب إن أنا، آآ أستخدم المَيّة السُخنة، أعتقد الموضوع هيفرق معايا جامد، آآ فعلًا أنا يعني ما كنتش عامل التعديلات دي، آآ ولكن برضه عندي سؤال بالنسبة للقهوة، هل ممكن أشربها الصبح أو أو بالليل والّا إيه الميعاد المناسب ليها؟
آمم أنا بانصحك برضه، بالنسبة للقهوة والكافيين، يعني يمكن ناس كتير بتفضّل إن هيّ تاخدها قبل التمرين، علشان يديهم نشاط وطاقة، آمم بس هل دي حاجة ممكن تأثّر على جودة نوت نومك وت يعني يكون ليها عامل في المشكلة دي، بانصحك طبعًا ترجع لمدرب متخصّص في الجزئية دي، وبرضه تاخد نصيحته في حتّة إن أنت آآ نومك بيتأثّر، هل ده بسبب حدة التب التدريب، هل ده بسبب آآ حاجة م غلط معينة بتعملها، يعني منظ ال الرجوع للمتخصّص دايمًا بيكون مفيد يعني.
دي حقيقة، أنا فعلًا هارجع له وهاعرف منه يعني المفروض إن أنا أخدها في أنهي وقت، دي حاجة فعلًا مهمّة جدًا بالنسبة لي، آآ شكرًا جدًا على نصايحك ومعلوماتك، أنا فعلًا استفدت، وهاحاول إن أنا فعلًا أطبّق كل الحاجات دي يعني.
العفو على إيه، م أكيد جرّب الحاجات دي، وإن شاء الله الوضع يكون أحسن كتير، وأنا موجود دايمًا لمساعدتك في أي وقت.